<tsk> Anladım, anladım. Eee, kültürel olarak, eee, hangi farklılıkları fark ettin mesela?
Ya kültürel ol olarak, ııı, çok fazla büyük farklılıklar oluyor tabii ki. Eee, iş, eee, kesinlikle iş kurumu ne kadar, ııı, daha resmi daha ciddi, ııı, yer, ııı, k tarzı kur kurum tarzı yerler bile olsa, ııı, oradaki, ımm, değişimi, eee, ya da farklılığı bile izleyebiliyorsun, görebiliyorsun. Kendini daha rahat ifade etmek konusunda bazı sıkıntılar ortaya çıkabiliyor ya da, eee, "Yanlış anlaşılır mıyım?" kesinlikle, eee, ya da "Acaba, eee, hani biraz daha esnek olduğunda karşı taraf, eee, bunu daha farklı anlayabiliyor." Ancak genel olarak, ııı, baktığımda yani belki, emm, ya Türkiye'ye kıyaslayabilirim Avrupa'yla mesela. E, bence bizim hani çalışma koşullarımız daha belki de, eee, zor olduğu için ve genel olarak, ııı, daha çok çalışmaya yönelik bir disiplinimiz olduğu için, eee, bence kesinlikle bence bir adım öndeyiz bu konuda, yani, daha çalışkan kesinlikle. <chuckles> Ya daha çalışkan olabiliyoruz belki iş kurumunda. E, tabii bu da bizim, emm, belki, eee, dezavantajımız olan bir şey oluyor ne yazık ki, eee, bulunduğumuz bölgede.
Hı hı. Hâliyle. Hı hı. Evet. Tabii ki hâliyle, 2 farklı dil konuşuluyor. Hı hı. Evet. Tabii. Evet. Evet. İnsanı biraz daha yıpratan. Hı hı. Antrenmanlı. <giggles> Evet. <giggles>

Mesela tam bu bakış açını a alıp, eee, sana bir soru sormak istiyorum aslında; yakala yakaladım burada. Eee, bu süreçten sonra mesela yeni zor kararlar alırken, ııı, nı fels kişisel olarak nasıl değişti mesela? Felsefen ne oldu yeni zor kararlar alırken?
Hı hı. Hı hı. Iıı, yeni zor kararlarımda yine bu dönem içerisinde genellikle şu oldu: Iıı, verdiğin vakte değmeli ya da uğraştığın emeğe değmeli tarzında; karşılığını da almalıyım kesinlikle. Bu şekilde genellikle, ııı, bir şey artık, ııı, yani, değerini bu şekilde ölçebiliyorum.
Hı hı. Karşılığını almalısın aslında. Anlıyorum, evet. E, peki senin için bu zor ka kararları alırken mesela, ııı, kritik noktalar neler oluyor?
E, benim için kritik noktalar, ııı, yani, kesinlikle, ııı, yaşadığım bağlı olduğum yere yakınlığı uzaklığı yani, ııı, rahat bir şekilde fiziksel olarak git, gel yapabilecek miyim? Eee, konfor alanım.
Hı hı. Aslında biraz iş iş bazında, ııı, bahsediyorsun o zaman bu zor kararları alırken.
Kesinlikle, evet, yani, hem iş bazında hem de, eee, farklı, ııı, alanlarda da olabilir, yani bizi, eee, ne bileyim, eee, taşınmamız gereken, gitmemiz gereken herhangi bir yer varsa
Hı hı. Tabii ki, belki bir ilişki belki bir ilişkide olabilir, belki işte olabilir. Hı hı.
Kesinlikle belki okul olabilir, farklı pozisyonlar olabilir. Iıı, yani, benim için, ııı, bunun önemli olduğunu fark ettim. Ancak bunu
Senin mesela ülke değiştirdiğin zaman, ııı, bu ailen, arkadaşlarının tepkileri nasıl oldu?